Eh, Kak, eee, aku mau cerita deh jadi, eee, belakangan ini tuh aku mulai, eee, olahraga lagi nih ya jadi, eee, kurang lebih 1 minggu lalu aku tuh mulai olahraga lagi dan rencananya sih mau rutin ya jadi setiap hari gitu ya. Ya paling nggak seminggu tuh 3 sampai 4 kali gitu ya. Jadi, eee, saat ini tuh aku memang, eee, rutin, eee, berolahraga, eee, nge-gym ya jadi angkat beban itu yang sering dilakukan setiap hari kurang lebih udah 1 minggu belakangan ini nih aku udah mulai, eee, punya kegiatan olahraga lagi gitu ya seminggu 3 sampai 4 kali. Nah
Wah bagus dong, terus terus?
Iya, jadi, eee, sebelumnya sih aku sempet vakum ya cukup lama juga tuh vakumnya dari tahun, eee, sekitar 2016 jadi sudah hampir 9 tahunan aku tuh vakum dari, eee, olahraga ya khususnya nge-gym gitu. Nah
Oh, lama juga ya?
Betul, baru aku mulai lagi tuh ya, eee, minggu kemarin sih awal minggu kemarin gitu mulai, eee, latihan lagi mulai angkat beban, kemudian juga, eee, ada beberapa, eee, apa namanya gerakan-gerakan yang aku coba lakukan kembali gitu ya dari, eee, mulai, eee, bench press, kemudian dari, eee, apa namanya, eee, kaki, kemudian juga dari, eee, back atau bagian belakang, eee, tubuh gitu ya. Nah tapi tuh aku ada kekhawatiran nih karena udah lama vakum terus baru mulai olahraga lagi gitu ya. Eee, nah aku tuh khawatir gitu ya kalau, eee, takutnya nih tubuh aku nih nggak bisa menerima, eee, apa olahraga yang berat gitu atau angkat beban gitu, takutnya malah ada sesuatu yang nggak diharapkan terjadi. Nah kalau menurut kamu kira-kira, eee, sebaiknya gimana ya punya saran mungkin atau pandangan terkait, eee, hal ini?
Oh oke, paham. Oke oke, aku lumayan dapat sih kira-kira apa yang kamu lagi khawatirkan sekarang sebenarnya walaupun dari terakhir kali kamu rajin olahraga tuh udah cukup lama ya sebenarnya dan sekarang mau mulai lagi, tapi fakta kalau kamu mau mulai lagi tuh itu keren banget padahal, eee, terakhir kali olahraga tuh udah 9 tahun yang lalu ya, ini aku harus apresiasi sih. Nah kalau, eee, kamu sendiri kira-kira, eee, ini aku mau ngasih beberapa pertanyaan dulu ya, boleh enggak?
Betul. Boleh, Kak, boleh.
Oke, jadi, eee, kalau dari kekhawatiran kamu sendiri, tentang, eee, kesehatan, tentang kemampuan tubuh bisa apa enggak, kalau dari riwayat kesehatan tuh, kamu pernah ngalamin, eee, cidera enggak sih? Atau mungkin ada ko kayak kondisi kesehatan tertentu gitu, yang kamu alamin?
Iya. Sejauh ini sih kalau cidera belum, eee, ada cidera yang, eee, maksudnya serius gitu ya. Jadi, waktu dulu itu, eee, aku tuh sebetulnya ud mulai, eee, rutin itu dari tahun 2013 ya, sekitaran 2013, sampai 2016 tuh. Jadi kurang lebih 3 tahun. Dan memang, fokusnya itu diangkat beban ya, di, apa, gym. Kemudian, eee, sempat waktu itu beberapa kali tuh ada keseleo gitu ya. Jadi memang di bagian pergelangan tangan itu keseleo, tapi yang enggak terlalu, eee, serius gitu ya cederanya. Jadi hanya sebatas, eee, keseleo. Terus kemudian, eee, pernah beberapa kali sih ya, lebih dari 1 kali, itu tuh pada saat bench press itu, pada saat, eee, istilahnya tuh, eee, apa, eee, main dada ya. Jadi untuk, eee, apa, melatih otot dada itu, sempat ketiban sama, apa, bench press tuh. Gitu sih, tapi itu nggak terlalu nggak terlalu, apa, eee, mengkhawatirkan sih. Jadi cuma, eee, ada kayak sedikit memar gitu waktu itu. Gitu sih. Selebihnya kalau untuk, eee, kesehatan yang lain, riwayat kesehatan yang lain sih, sejauh ini sih aman ya. Paling agak ngos-ngosan aja sih, agak engap gitu ya kalau harus, eee, treadmill, lari cukup lama. Gitu.
Oke. Oke. Iya iya iya. Wah, terus gimana tuh? Oh ya, paham. Oke. Paham, karena memang terakhir kali olahraga rutin juga udah lama ya? Tapi boleh nggak sih ceritain, kenapa sih waktu itu kamu akhirnya berhenti untuk lanjut latihan?
Benar, benar banget. Iya, jadi waktu itu tuh, karena faktor kesibukan sih sebetulnya ya. Jadi, waktu tahun 2016 itu, khususnya di awal ya, awal tahun 2016 itu. Itu tuh kerjaan aku lagi padat-padatnya, karena kebetulan lagi ada projek gitu ya, eee, projek, eee, jangka panjang sih sebetulnya. Jadi, waktu itu tuh projeknya sekitar, eee, kurang lebih 4 tahun tuh. Jadi memang aku tuh diminta untuk, eee, melakukan deployment ya, deployment komputer dan laptop, itu selama 4 tahun, dengan, eee, jumlah, apa, unit tuh kurang lebih 10.000 unit, jadi cukup banyak. Nah, waktu itu tuh, waktu aku tuh kesita semua gitu ya untuk, eee, apa, urusan pekerjaan gitu ya. Jadi mulai dari pagi sampai malam gitu, jadi sering lembur juga waktu itu. Jadi boleh dibilang waktu itu tuh sama sekali nggak ada waktu gitu ya untuk, eee, olahraga, untuk latihan lagi gitu, nge-gym. Jadi ya, Sabtu, Minggu biasanya aku istirahat di rumah gitu.
Oh iya sih. Iya. <clicks tongue> Oke, paham sih aku jadinya. Ya, memang karena kesibukan lagi padat banget, terus akhirnya sempat berhenti, enggak latihan lagi. Terus jadinya keterusan gitu, ya?
Iya betul, waktu itu sibuk banget soalnya.
Oke. Iya, paham sih paham sih, wajar banget. Eee, emang susah tuh nemuin balance antara kesibukan utama sama aktivitas olahraga. Kalau dari kamu sendiri tuh, yang sebenarnya paling kamu takutin tuh apa sih? Apakah, misalnya, eee, takut nyeri, atau takut kecapekan, atau gimana?
Iya, sebetulnya aku ada kekhawatiran tuh, eee, kena cedera ya, cedera juga. Karena kan udah cukup lama nih, udah hampir, eee, kurang lebih sekitar 9 tahun nih, gitu. Dan secara, eee, usia juga udah nggak muda lagi nih saat ini, gitu ya. Jadi, eee, aku tuh khawatir, karena aku memang, eee, lebih suka tuh main angkat beban, ya, bebannya cukup berat sih. Boleh dibilang karena memang, eee, aku tuh selalu nambah, eee, apa namanya, nambah e beban ya. Kalau misalkan hari ini aku main dada, itu bench press misalkan, eee, 20 kilogram, ya besok itu 25, kemudian nanti minggu berikutnya 30. Dan selalu naik gitu tiap, eee, tiap minggu gita. Nah, aku tuh khawit kha khawatir gitu ya, kalau misalkan, eee, aku terlalu, eee, istilahnya tuh terlalu main beban yang berat, itu takutnya cedera. Udah gitu, eee, takutnya juga pernapasannya nggak kuat dan lain-lain sih.
Oh ya sih. Iya sih. Iya. Oke. Oke, oke oke. Sekarang aku udah paham sih, kira-kira kekhawatiran kamu gimana. Dan, eee, aku punya beberapa, eee, saran sih buat kamu. Yang pertama nih, mungkin kamu bisa ya bisa coba pelan-pelan dulu sih saranku. Karena jeda selama 9 tahun itu emang cukup lama banget ya, sebenarnya. Dan pasti butuh penyesuaian ulang, butuh, eee, pengenalan lagi, butuh, eee, kamu refresh lagi ingatannya soal, "Latihan apa sih yang dilakuin dulu." gitu. Jadi, saranku coba mulainya pelan-pelan aja. Karena kondisi tubuh kamu sekarang dan dulu tuh kan beda banget ya, sebenarnya. Eee, dulu tuh latihannya reguler, sekarang latihannya tuh udah nggak pernah. Jadi coba mulai pelan-pelan dulu aja, nggak usah yang terlalu pengen ngangkat en 100 kilogram, gitu. Itu kan bakalan bikin tubuh kamu jadinya, eee, kaget, dan juga, eee, nggak siap gitu. Itu, eee, gimana? Kamu sebelumnya sudah pernah mikirin itu belum?
Wah, boleh. Benar benar. Oke. Betul. <chuckles> Iya, karena, eee, sudah cukup lama juga waktu itu vakum. Jadi tuh sekarang, eee, aku memang mulainya tuh dari beban-beban ringan dulu. Tapi memang, setiap, eee, minggu sih, rencananya itu akan dinaikkan gitu bebannya ya. Mulai dari yang paling, eee, ringan dulu gitu, mulai dari 5 kilogram, kemudian naik lagi nanti 7,5, sepuluh kilo, 12,5 kilogram, kayak gitu sih.
Oke, bagus. Mantap. Iya. Oke, nah itu tuh, udah jadi langkah yang tepat tuh buat kamu. Jadi enggak terlalu maksain tubuh juga. Kita juga pengen tahu kan, kira-kira tubuh kita mampu enggak ya dengan beban, eee, sekian. Jadi mulainya dari bawah dulu. Terus kalau saranku selanjutnya sih, mmm, coba dengerin tanda-tanda dari tubuh kamu deh, karena kan kamu khawatir nih, kira-kira tubuh kamu tuh sebenarnya mampu apa enggak sih? Dan dari pengalaman kamu dulu yang emang rutin banget latihan nge-gym dan sekarang kamu, eee, mencoba memulai lagi, kamu kan pasti udah tahu ya gimana ya kalau misalnya tubuh kamu ternyata udah benar-benar nggak bisa dipaksa lagi untuk angkat beban. Terus misalnya ketika udah ada nyeri yang rasanya tuh enggak kayak nyeri yang diakibatkan karena kita angkat beban gitu, atau, eee, dengerin nafas juga, kira-kira dari nafas tuh bakalan sanggup apa enggak sih? Dan tingkat capeknya juga diperhatiin, karena kamu harus sesuaikan juga kan intensitas, eee, nge-gym-nya gimana. Jadi dengerin tubuh kamu untuk, eee, pastiin kalau kamu bakalan baik-baik aja. Karena menurutku tubuh tuh bakalan ngasih alarm tertentu sih kalau udah terlalu keras bekerja. Kira-kira, eee, udah pernah kepikiran soal itu belum?
Benar. Iya apa tuh? Oke. Iya. Oh gitu. Benar sih. Ya jadi, eee, memang kalau aku abis nge-gym itu, biasanya tuh, eee, badan tuh sakit-sakit gitu ya, apalagi baru mulai lagi nih karena otot-ototnya belum terbiasa, eee, apa namanya, dilatih gitu ya. Jadi memang ,eee, seminggu boleh dibilang 2 minggu ya, mungkin sampai 2 atau bahkan 3 minggu gitu ya. Dari awal aku mulai latihan lagi, itu tuh badan tuh memang, eee, terasa sakit gitu ya. Jadi memang nyeri-nyeri, tapi itu tuh bukan sakit karena cedera sih. Tapi benar yang kamu bilang, aku juga setuju kalau memang rasanya sudah, eee, agak berbeda gitu ya rasa sakitnya. Nah itu tuh aku udah, eee, harus, eee, coba nurunin sih ya, atau mungkin, eee, dikoreksi lagi nih angkatan bebannya berapa, eee, besar.
Iya betul, betul banget. Iya. Betul, betul betul. Itu, eee, penting banget tuh kalau misalnya kamu khawatir sama tubuh kamu, kira-kira mampu apa enggak. Tapi mungkin terakhir sih, saranku, karena memang jedanya tuh sudah terlalu lama dari pertama kali kamu, eee, sering latihan sampai sekarang, coba pertimbangkan untuk, eee, ambil personal trainer lagi, atau mungkin konsultasi medis. Kalau kamu punya dokter pribadi, itu bakalan jauh lebih baik sih, karena kan kamu memang punya kekhawatiran ya? Jadi lebih baik kita serahkan ke profesional, siapa tahu ada banyak, eee, insight-insight, eee, baru yang mereka bakalan kasih. Gimana tuh kalau menurut kamu?
Iya. Oh gitu ya. Oke, ya betul banget sih, eee, saran kamu yang, eee, terakhir ini, bahwa memang dari, eee, awal aku latihan gym, waktu rutin dulu tahun 2013 sampai dengan 2016, itu tuh memang belum, eee, boleh dibilang belum pernah, eee, apa, menggunakan jasa, personal, eee, trainee ya. Jadi memang kayaknya perlu sih nih, apalagi ini awal-awal aku baru mulai lagi latihan
Oke. Iya, benar.
dan juga, eee, dengan adanya, eee, personal training itu, ya, jadinya lebih terprogram dan terarah sih gitu ya olahraganya. Oke deh, makasih banyak ya atas, eee, saran-sarannya dan informasinya juga, dan makasih juga udah mau dengerin aku cerita. Sampai ketemu lagi.
Iya. Sia siap, semangat ya buat progress gym kamu, eee, kamu pasti bisa ngelewatin ini dan balikin kebiasaan lama. Semangat, sampai jumpa lagi ya.
Oke.